Mm, no, no me acuerdo yo, pero mi mamá sí tiene un video, por ejemplo, de, cuando <chuckles> por ejemplo, estábamos en un hotel en, pues, en la playa, y ya era como que pusieron una actividad para niños, como para, me acuerdo que es que me enseñó el video y me muero de risa, que era como para atrapar los patos y quien ganara más patos, le daban un, pues, un regalo ahí en el hotel. Y entonces me acuerdo que ajá, como una actividad de niños. Y entonces, pues, la mayoría traían como floaties y así, pues, no sé, de la edad de chiquitos y, pues, yo no traía nada, o sea, yo era como una nadadora
<chuckles> Ajá. Ujú. ¿En serio? Ah, era una actividad, ajá. Sí, claro. ¿Tú te aventaste así? <chuckles>
y mi mamá me dijo: "No, espérate, deja te pongo los floaties". Y yo le dije: "Mamá, yo ya sé nadar, soy una niña grande", Y qué me aviento a la alberca. Y empecé, o sea, obviamente dieron como como el silbato, pues, de que 1, 2, 3, y me aventé a la alberca y empecé a juntar así un buen de patos, o sea, y me los metí adentro del traje de baño
Ujú. <laughs> ¡No inventes! Ajá. Y ahora. Oye, esos patos eran de plástico, ¿verdad? <chuckles>
Ajá, sí, sí, de plástico. Entonces, eran como patitos esos amarillos y me acuerdo que los empecé a agarrar, pero, pues, yo muy lista me los metí adentro del traje de baño. Entonces, se veía como como mis piecillos estaban así como como tratando de nadar, pero metiéndome los todos los patos adentro del traje de baño, y es supergracioso, porque, obviamente, pues, los niños no hacían eso. Entonces yo era como que trataba de juntar, y así hasta que ya no me cupieron, pero era como un traje de baño de manguita larga, entonces es bi bien curioso porque, o sea, toda la pancita, y así se veía llena de patos.
Ah, okey, okey. <chuckles> Ujú. Guau. <chuckles> ¡Guau! Sí. Ajá. ¿Y recuerdas esa técnica que usaste? O sea, ¿pensaste como qué técnica usar antes de meterte, o en ese momento como que improvisaste?
No, pues yo creo que sola me aventé y yo quería ganar el premio. Sí, no, la verdad no sí, como sea, como caiga, con tal de no hundirme. Pero a mi mamá lo que le dio curiosidad fue como que dijo: "Mira, esta niña tan aventada", o sea, yo creo que tendría 1 mes nadando, o 2 meses, no sé, y ya es como que lo que le dije, pues, me dio me dio mucha risa eso. Y ya, pues, al final sí gané el premio.
Y como sea, ¿no? <chuckles> O sea Ajá. Ujú. No inventes. ¿En serio? ¿Y qué te dieron?
Pues, era como como esas esas cosas que puedes usar en la arena, como una una cubetita con el cangrejito y la pala y esas cosas. Sí, como para niños, pues. <chuckles>
Ah, ya. Ah, qué divertido. <chuckles> Entonces tenías como unos 5, o, 6 años, ¿no? Cuando pasó esto.
Como un como unos 7, porque te digo que entré como a los 5, 6 a nadar ajá, y ya como un poquito ya más grande.
¿Unos 7? ¡Oh!